Aslında şöyle, ben, eee, yönetici pozisyonuna geçtim, eee, yaklaşık bir 8-10 ay içerisinde açıkçası, yani daha doğrusu öncesinde. Eee, dolayısıyla işim aslında -teşekkür ederim insan yönetmek, insan iletişimleri, eee, ile alakalı çok fazla şey gerektiriyordu. Bununla alakalı çok fazla kurs aldım, işte e eğitim aldım vs. eee, bu iletişim teknikleri nasıl da geliştirilebilirim daha fazla, diye. Ve şunu fark ettim aslında. Hani iyi bir iletişim için gerçekten, eee, iyi bir in dinleyici olmak gerekiyor. Yani bunu gerçekten hani hem gözlemleyerek hem böyle tecrübe ederek böyle fark ettim. Eee, dolayısıyla
A, çok iyi. Hı hı. Tebrik ederim. I hı. I hı. Evet. I hı. Hı hı. Yani, sadece iyi konuşmak yeterli değil o zaman.
Kesinlikle. Tabii, tabii, yani iletişim gerçekten 2 taraflı bir şey, hani, böyle bir, eee, interaction gerektiren bir şey. Eee, dolayısıyla, eee, bu etkileşimin de, eee, 2 tane ayağı var sonuçta. İleten, ileti, daha doğrusu 3 tane me mesaj gibi düşünelim. İleten, ileti ve, eee, iletilen gibi hani. Eee, dolayısıyla bu, eee, döngünün karşı taraftan gelebilmesi noktasında benim de aslında iyi bir a alıcı olmam lazım. Eee, bunun üzerine gerçekten, eee, mesai harcamaya başladım. Eee, daha iyi nasıl olabilir, diye.
Hımm, anladım. Hı hı. Doğru. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Peki, özellikle neler öğrendin mesela, hani, o aldığın eğitimlerden? Hani, yani, göz teması dedin, başka şeyle uğraşmamak dedin ama, hani, özellikle "Bu, bende çok etkili oldu." dediğin bir teknik vs. var mı, hani, uzun süre odaklanmanı da etkileyen? Hı hı.
Hı hı. <clears throat> Mesela Evet. Mesela "aktif dinleme" diye bir şey varmış. Hani, e yani, aslında bu Ben de söylesem, eee, "Evet, bu iyi bir dinleme yöntemidir." derdim ama bunun adının "aktif dinleme" olduğunu mesela, bilmiyordum. Neymiş, aktif dinleme? Gerçekten böyle karşı tarafı, böyle, sadece, eee, sadece bakarak, böyle, kafa sallayarak değil de, böyle, gerçekten verdiğin tepkilerle, jest ve mimiklerinle gerçekten dinlediğini karşı tarafa göstermek. Ya, bu bir gerçekten bir, karşı tarafla aranda bir saygı bağı ve iletişim köprüsü oluşturmana vesile oluyor. Hem de karşı tarafı daha motive ediyor, eee, daha böyle, eee, içten bir şekilde e şevk bulabiliyor. Verdiği mesela e işte sorulara gerçekten böyle basit ve yüzeysel cevaplar değil de, içten ve mantıklı, gerçekten üzerine düşünerek cevaplar verme noktasında hani etkileyici oy olduğunu öğrendim.
Nasıl oluyor tam olarak? Hı. Hı hı. Anladım. Evet. Hı hı. Yani